สุ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้? สบายดีไหม?
ค่ะ อ๋อ วันนี้ก็ ดี รู้สึกดีกว่าเมื่อวานค่ะ เพราะว่าวันนี้ฝน ตอนเย็นฝนไม่ตก เมื่อวานฝนตกแล้วน้ำเข้ารองเท้าค่ะ ก็เลยไม่ค่อยปลื้มเท่าไร
อา ครับ ครับ <chuckles> อ๋อ ของผมเองก็ตก ตกทั้งเดือนเลยจริง ๆ ว แต่วันนี้เนี่ย โชคดีหน่อยคือฝนไม่ตกเลย แต่ แต่ว่า เขาเรียกว่า เดือนนี้ทั้งเดือน
ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ อือฮึ
ถูก ข้อดีก็คือนอนหลับสบายมาก อากาศเย็นมาก
อ๋อ แสดงว่าเป็นคนชอบหน้าฝน ใช่ไหมคะ?
ใช่ อยากให้ตกเฉพาะตอนนอน เนาะ <chuckles>
<chuckles> อ๋อ เออ ใช่ค่ะ คือตอนไปทำธุระ ไม่ชอบอะ
<chuckles> ครับ ใช่ แบบไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตเลย ทำงานเสร็จกลับบ้านอย่างเดียว ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเลย เพราะฝนตก
แต่ แต่ แต่ฝนเขารู้งานอยู่นะคะ
ใช่
เขาชอบ เขาชอบตกแบบว่าก่อนไปทำงาน ก่อนไปเรียน กับก่อนเลิกงาน ก่อนเลิกเรียน
อา ใช่ ใช่ ของผมนี่ ก็คือตกตอนมาทำงาน ตอนพักกินข้าว แล้วก็ตอนเลิกงาน <chuckles>
อืม อืม คือตอนพักกัน ตอนพักกินข้าว เราโอเคอยู่แล้ว แบบ เออ ๆ ตกไปเถอะ <chuckles>
อืม ครับ ผม ผมปกติขับไปกินข้างนอกไง แบบว่าขับรถออกไปกินข้างนอก ก็เลยแบบว่า <chuckles> ก็เลยแบบว่า ไม่ค่อยโอเคเท่าไร <chuckles> เวลาจำกัดด้วยไง เออ
อ๋อ ค่ะ จริง ๆ ถ้าฝน ค่ะ ถ้าฝนไหลมาเหมือนเงินก็ดีเหมือนกันนะคะ
<chuckles> อันนี้ดีเลยครับ
ใช่ ค่ะ พอ อ อา ถ้าเทียบฝน ถ้าฝนไหลมาเหมือนเงิน พูดเรื่องเงินกันดีกว่า
ครับ <chuckles> โอเค ถ้างะ ถ้างั้น ครับ
ค่ะ คุณ ค่ะ อันนี้ถาม ได้ คุณ คุณคิดว่าเงินน่ะ มีความสัมพันธ์กับชีวิตคุณไงบ้าง? แชร์หน่อยได้ไหมคะ?
เฮ้ย จริง ๆ เนี่ย เขาเรียกว่า สำคัญมาก ๆ ในชีวิตเลยก็ว่าได้ เนื่อง เนื่องจากว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินเนี่ย เราก็จะเสียโอกาสในหลาย ๆ อย่าง แล้วก็ไม่มีทั้งเวลา เพราะว่าต้องเอาเวลาไปทำงานหาเงิน อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ ใช่ไหมครับ หรือว่าโอกาสที่จะกินดี อยู่ดี พักดี นอนหลับได้ดีเนี่ย ก็จะน้อยกว่าคนอื่นเขา แทบจะทุกอย่าง แทบจะทุกอย่างในชีวิตเลยก็ว่าได้ ทั้งเรื่องการรักษา อะไรพวกนี้ด้วย เราก็จะได้สิทธิประโยชน์ที่น้อยกว่าคนที่มีเงินในการจ่ายค่าโรงพยาบาล ใช่ไหม
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม
เออ อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวผม แล้ว แล้วส่วน แล้วส่วนของคุณเนี่ยคิดว่า เงินเนี่ยมีความสำคัญกับคุณยังไงบ้างครับ?
ใช่ อัน ค่ะ โอ้โฮ! เงินนี่คือแบบเป็นตัวขับเคลื่อน มัน ถ้า ถ้าถามสมัยเด็กอะคงไม่ได้คิดมาก ถ้าเป็นสัก เศรษฐกิจแบบ เมื่อ 50-60 ปีก่อนหน้าเนี้ยค่ะ คงไม่คิดมากหรอก เพราะว่า เทคโนโลยี ร สิ่งยั่วยุมันน้อย ถามว่ายั่วยุมีไหม? มี แต่น้อย
ครับ อา ครับผม ครับ ใช่ ครับ
แล้วยิ่งโซชง โซเชียล ยิ่งไม่มี ก็คือการเห็นคนอื่น ความอยากได้ อยากมี มันก็น้อยลงอะค่ะ เราอาจจะอยากได้ อยากมี เหมือนป้าข้างบ้านโดยที่
อา ใช่เลย <chuckles>
เราไม่รู้เลยว่าป้าข้างบ้านอาจจะมีน้อยกว่าคนอื่นบนโลกใบนี้
ใช่ เพราะว่ายุคนี้เนี่ยมีโซเชียลในการ เขาเรียกว่าอวดความรวยอะไรพวกนี้กันเต็มไปหมดเลย บาง บางทีคน บางคนก็ไม่มีเงินด้วยซ้ำ แต่ แต่เขา เขามีรสนิยมที่อยากใช้ของแพง อะไรแบบเนี้ย แต่ไม่ ส ใช่ นิสัยรวย แต่ว่าการเงินไม่ได้ไป ไปตามกัน ใช่ไหม?
อืม ใช่ อ๋อ นิสัยรวยใช่ไหมคะ อืม อ๋อ แบบเหมือนคนติด glam อะไรแบบนี้
ใช่ ผม ผมก็เลยรู้สึกว่ายุคนี้เนี่ย เขาเรียกว่าเรา เรา ถ้าเราเซฟเงินได้เรื่อย ๆ เราพยายามเก็บเงิน ออมเงินให้ได้เรื่อย ๆ เนี่ย
อืม อือฮึ
อย่างน้อยเนี่ยเราไม่มีทางลำบากแน่นอน ถ้าเรามีเงินเก็บใช่ไหม?
ก็จริงค่ะ แต่ว่ามัน มันค่อนข้างเหนื่อย เพราะว่า ยิ่ง ยิ่งเศรษฐกิจยุคเนี้ย อันเนี้ยเรา เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนยุคเนี้ยถึงตัดสินใจมี มีลูกน้อยลง อันนี้ ม ไม่ ไม่ได้ตัดสิน ไม่ได้ตัดสิน คนทุกคนนะคะ คือทุกคนมีเงื่อน
ใช่ อา ใช่ อา ครับ
ในชีวิตของตัวเอง อย่างคนที่รวยมาก ๆ เขาก็พร้อมอยู่แล้ว แต่ลูกก็มักจะไม่มา
อา ครับ ครับ อา ใช่
ส่วนคนชั้น คนชั้นกลางเนี่ย คือคนที่ต้องแบกทั้ง ถ้าสมมุติคิดจะมีลูก ต้องแบกทั้งลูก แบกทั้งคนที่เป็นพ่อแม่ ในกลุ่มที่
ครับ ครับ อา ครับ
ไม่มีความพร้อมแล้วกัน แบบวางแผนมาไม่ดีหรือวางแผนมาดี แต่อาจจะไม่ดีที่สุด
ครับ อา ใช่ เพราะว่าเหมือนซีอีโอผมเนี่ย เป็นคนต่างชาตินะ เขาเก่งมากเลยแล้วก็มีเงินเยอะมากเลย เป็นคนที่เก่งทางด้านธุรกิจมากเลย แต่เขาไม่สามารถมีลูกได้ นี่ก็ ก็ เสียดายเหมือนกัน
อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ ใช่ ก็ ก็ดูสิคนที่เขาพร้อมอะ
ใช่
อืม
ผมก็เลย เลยรู้สึกว่า คนที่มีเงินเนี่ย อย่าง จริง ๆ หลายคนเลยครับที่ทำงานผม ที่ ที่เขาค่อนข้าง
มีกะตังค์ใช่ไหมคะ?
มีตังค์เลย แต่พอเหมือนกับว่ามี เขาใช้เวลาในการหาเงินมาตั้งแต่เขาเรียกว่าวัยทำงานแล้ว จนแบบว่า 30-40 พอไป 35-40 เนี่ย โอกาสที่จะมีลูกเนี่ย ค่อนข้างที่จะยากละ เออ ก็น่าเสียดาย
อืม อือฮึ อือฮึ ก็ ก็ไม่ได้ เรา เราก็ไม่ได้งมงาย ที่จะพูดเรื่อง เรื่องเวรเรื่องกรรมหรอก แต่เรารู้สึกว่ามัน มันก็ไม่แปลก เพราะว่าพอมันใช้ร่างกายเยอะ ใช้สมองเยอะกับการหาเงินเอาเวลาไหนไปหาชีวิต คู่ชีวิตหรืออาจจะหาได้ แต่ว่าพอมาคิดย้อนมันก็ไม่ทันแล้ว เพราะว่าร่างกายมัน มันเลยวัยเจริญพันธุ์ไปแล้วอะค่ะ
ใช่ ครับ อา ใช่ ครับ อา ใช่ เพราะว่าผู้หญิงเขาก็มีเวลาในการที่จะมีลูก ใช่ไหม เขาเรียกว่าจำนวนไข่ไหม? ผมเป็นคนจำไม่ ได้แล้ว
อืม แต่ แต่เราว่าสมัยนี้เขาคงไม่ซีเรียสมั้งคะ เพราะว่า เราว่าการไม่มีลูกอาจจะเป็น <chuckles> เป็นความสุขในชีวิตก็ได้นะ อยากไปไหนก็ไป อยากทำอะไรก็ทำ
ครับ อา ใช่ ใช่เลย ก็คือเราจะไปไหนก็ได้ ไม่มีภาระที่ต้องมาดูแล ใช่ไหม?
อืม ใช่
ใช่ แต่ แต่บางคนเขาก็รู้สึก มาหลายคนที่ผม ฟังมาคือไม่โอ ก ไม่มีโอกาสได้มีลูก แต่คอ ส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาอยากจะมีลูก ก็คือเขาเหมือน เขาเรียกว่าอยาก อยากมี
ค่ะ อืม
อยากมีลูกเพื่อได้แบบว่า เหมือนได้เล่นกับลูก ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันกับลูก แต่ แต่ก็ไม่มีโอกาส เงี้ย
อืม ก็เข้าใจแหละ แต่เรารู้สึกว่า ได้อย่างมันต้องเสียอย่าง บางคนแบบมีความพร้อมแต่ไม่มีเงิน เด็กออกมาเป็นปัญหาสังคมอีก บางคนมีพร้อม แต่ไม่มี
อา ใช่ ใช่ ใช่เลย
ก็ไม่มี ก็ไม่เป็นไร อันเนี้ยเราว่า อาจจะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะไม่สร้างปัญหาอะไรให้กับสังคมเลยก็ ได้ เพียงแต่แค่อาจจะกระทบในส่วนของอนาคตที่
อา ใช่ ๆ ครับ
แรงงานขาด
อา อันนี้ก็ผมคิดว่าเนี่ย 10 ปีนี้น่าจะมีแน่นอนที่แรงงานขาด ใช่
แต่ ค่ะ แต่ก็อาจจะเป็นข้อดี เพราะว่าเขาก็อาจจะกลับมาจ้างบุคคลที่ยังคงมีความสามารถ แต่
ครับ
ประเทศนี้กำหนดแค่ว่า 60 คุณควรไปแล้ว ไปพักผ่อน
ใช่
เหมือนญี่ปุ่นน่ะค่ะ
จริง ๆ เนี่ยผมรู้สึกว่า ถ้าเป็นเอกชนเนี่ย สี่สิบ กว่านี่ ก็ ก็มีสิทธิ์โดน lay off สูงมากแล้ว
อืม ใช่ แต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะว่า
จริง ๆ ครับ
เออ ถ้าเด็กมันไม่เกิดจริง ๆ อะ เราว่ายังไงเขาก็พิจารณา
อา ใช่ แต่ต้องยอมรับเลยว่าคนที่เป็นพวก Senior หรือว่าคนที่ทำงานใน ร ระดับที่เก่ง ๆ แล้วเนี่ย สุดท้ายแล้วเขาก็ เขาก็ต้องหยุดทำงาน เพราะว่าอายุเขาก็ไม่ใช่น้อย ๆ เขาอาจจะไปหาความสุขในชีวิต และเมื่อ เมื่อไรที่เขาเลิกทำงานเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่มีคนรุ่นใหม่ที่เขา เขาเข้ามาแทนตำแหน่งนั้นน่ะ สุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัทก็อาจจะล่มได้ เพราะฉะนั้นเนี่ย ใช่ ผมก็รู้สึกว่า ใช่ เขาก็ต้อง เขาก็ต้องมีการคัดเรื่อย ๆ ยังไงก็ต้องมีคนทำงานแทนไปเรื่อย ๆ ครับผมว่า น นอกจากนี้ผมคิดว่าเอไอมันเก่งมาก ๆ จน senior หลาย ๆ คนไม่จำเป็นต้อง ต้องมีเยอะแล้ว เหมือนบริษัทหลาย ๆ บริษัทก็ lay off ไปเยอะแล้ว ก็เอาเอไอมาช่วยแทนแล้ว อะไรแบบนี้
อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ ก็เรา เราว่าเขาไม่ยอมหรอก เจ้าของอะ อืม ใช่ค่ะ อืม ก็ อืม ก็เห็นด้วยแหละ แต่เราก็ยังแบบก็ยังแอบเสียดายเนาะ พอมันเป็นเอไอเรารู้สึกว่ามันขาดเรื่องของแบบ sympathy empathy ไปเลยอะ
อา ครับ
อือ ซึ่งเรารู้สึกว่าพอมัน ใช่ มันเก่งแหละ แต่ ถ้า ถ้าเขาพัฒนาให้มันมีจิตใจได้เราว่า มันก็อาจจะทำให้สังคมมันน่าอยู่ ให้มันมีความสุข เพราะรู้สึกว่า พอมันคุยกับเครื่องความสุขมันก็หายไปอะ
อา ครับ อา ใช่ ใช่ไหม?
อืม ก็นั่นแหละ ทุกเหยี่ยง ทุกอย่างมีเหรียญสองด้านเสมออะค่ะ ก็อยู่ ๆ ไปแล้วกัน <chuckles> ทำอะไรไม่ได้
<chuckles> ใช่ครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราเกิดมาใช้ชีวิต พอถึงเวลาเราก็ ก็ต้องไปแล้ว ก็คือพยายามเก็บ ไม่ต้อง ไม่ต้อง ไม่ต้องแบบว่า คิดแต่เรื่องเงินตลอดเวลาก็ได้ แต่พยายามแบบ
อือ อืม
บาลันซ์ในชีวิตให้มัน ให้มันดี ให้มันแบบว่า มีความสุขกับชีวิต
ก็พยายามใช้ ใช่ พยายามใช้ชีวิตให้มีความสุข แล้วก็ไม่ไปอิจฉาริษยาใคร ก็อันนี้ยากเหมือนกันนะ
ใช่ ใช่ อันนี้ผม ของผมเนี่ย ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตแฮปปี้ขึ้นเยอะ ตั้งแต่บาลันซ์เรื่องการทำงาน การหาเงิน แล้วก็การท่องเที่ยว อะไรแบบเนี้ย
ค่ะ อือฮึ อือฮึ อือ
ก็รู้สึกว่า ชีวิตมีตัวเองแฮปปี้ขึ้นเยอะ ทำงานก็ไปได้ดีถึงเวลาเสาร์อาทิตย์ ก็เราก็เที่ยวให้เต็มที่ อะไรแบบเนี้ย
ค่ะ อือ อันนี้ทานโทษนะคะ อันนี้มีครอบครัวยังคะ?
อันนี้ยังไม่มีครับ ยังไม่มีลูกดี <chuckles> ใช่ ก็เลย ก็เลยยัง ยังสามารถไปเที่ยวได้เรื่อย ๆ <chuckles>
อ๋อ อ๋อ ก็ ไม่เป็นไรค่ะ เออ ๆ ๆ เพราะว่าถ้า ถ้าคนที่มีครอบครัวเขาจะไม่คิดแบบ นี้
ใช่ ๆ แต่ของผม ผมเนี่ยก็ ก็รู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยก็เก็บเงินสำหรับสร้างครอบครัวไว้แล้ว แต่ช่วงนี้ที่ยังไม่มีลูก เพราะว่าคนในอายุเดียวกันกับของผมเนี่ย ผมนี่จริง ๆ ผมอยู่ อายุ 20 ต้น ๆ เลย แต่ว่าบางคนเขาก็มีลูกแล้ว แล้วผมเห็นแล้วว่า การที่มีลูกเนี่ยต้อง เหมือนเราใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยในการที่จะเลี้ยงดูลูก ผมก็เลยรู้สึกว่า ผมยังไม่ ยังไม่มีลูกตอนนี้ก่อนดีกว่า แต่ใช้ชีวิตให้มัน ให้มันแบบว่าไป ไปเปิดโลกให้มาก ให้มาก ให้มากก่อนนะ ก็ค่อย
อือ อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ ใช่ อือฮึ อ๋อ ค่ะ โอ๊ย! ถ้ายัง 20 <chuckles> ต้น ๆ ยังอีกไกลค่ะ ยังไม่ ไม่ต้องรีบมากหรอก อือ
เออ ใช่ ใช่ครับ ก็เหิน ตอนนี้ก็ ก็แฮปปีดีครับ ก็เก็บเงินได้เรื่อย ๆ พยายามเก็บเงินกอบโกยเยอะ ๆ จะได้แบบว่า ไม่ลำบากตอนที่จะ ก เกษียณ อะไรแบบเนี้ย
ค่ะ อืม เออ ก็ทำ ลองทำศึกษาพวกแผนประกันลงทุนอะไรเนี่ยค่ะ
อา ใช่ เรื่องการเงินใช่ไหม? <chuckles>
มันมี ใช่ มันมีหลายรูปแบบ ให้เราแบบ
ครับ
นั่นแหละค่ะ แต่อันดับแรกก็ใช้ชีวิตให้มีความสุข
จริง ๆ ก็ ใช่ จริง ๆ จริง ๆ เนี่ยผมก็ชอบฟังเรื่องการเงินมาตั้งแต่ช่วงสมัยมัธยมแล้ว ก็ ก็มีการเก็บออมเรื่อง เขาเรียกว่าไรอะ ไม่เก็บเงินในธนาคารหรือเก็บเงินสดอย่างเดียว พยายามเก็บเงินไว้หลาย ๆ ที่ กระจายพวกฉลากออมสิน พวกกองทุน หุ้นต่าง ๆ ก็กระจายความเสี่ยงไปเรื่อย ๆ
อืม ค่ะ อ๋อ อุ๊ย! อันนี้ดีนะคะ แบบอันเนี้ยเราอะเพิ่งมารู้ก็ตอนแบบ
เลย เลยละ เลยวัยไปแล้ว ก็ตอนนี้ก็อายุ เราน่าจะอายุเยอะกว่าคุณนั่นแหละ แต่ว่าแบบมัน มันช้าอะสำหรับรุ่นเรานะ
อา <chuckles> ครับ อา จริง ๆ ก็ ส เก็บไปได้เรื่อย ๆ ครับ เพราะว่ายังดีกว่าไม่ ไม่ศึกษาเลย ใช่ ไหม? <chuckles>
อืม ใช่ ก็คือ ก็คือดีกว่าไม่ทำอะไรเลย <chuckles>
ใช่ ของ ของผมเนี่ยก็ เมื่อก่อนเนี่ยชอบไม่ เขาเรียกว่า ม่ะ ความชอบมันเกิดจากคน การที่เห็นคนเล่นหุ้นกัน มันดู มันดูเท่ดี มันดูหาเงินง่ายดี ก็เลย ก็เลยแบบ ว่า <chuckles> ก็เลยเอาตัวเข้ามาเลย ก็ ก็รู้สึกว่า พอมันไปศึกษาเรื่องหุ้น มันก็จะแตก แตกกระจายไปเรื่องการออมเงิน การเก็บ กะ เขาเรียกว่า การเก็บเงินฉุกเฉิน ใช่ครับ มันก็กระจายไปเรื่อย ๆ ก็รู้สึกแฮปปีดี
อืม ค่ะ อันเนี้ย อือ อ๋อ มันสนุก ใช่ไหมคะ? อืม อ๋อ แสดงว่า คุณวางแผนการเงินมาดี จากที่ฟังก็โอเค ไม่น่าเป็นห่วง <chuckles>
อะไรแบบนี้ <chuckles> จริง ๆ ก็เพิ่งจะมาดีช่วงหลัง ๆ เพราะว่าช่วง ช่วงทำงานใหม่ ๆ ก็เที่ยวใช้เงินเยอะค่อนข้างเยอะ ก็เลยต้องหาเงินเพิ่มหลาย ๆ ทางนี่แหละครับ
อืม อืม อ๋อ อันนี้คิดเหมือนกันค่ะ เพราะว่าคือรู้สึกว่า ถ้า ถ้าเงินเดือนเราไม่สูงกว่าเงินเฟ้ออะ
ใช่
เอ๊ย ไม่สูงหรือไม่ต่ำกว่านะ คือ เรา เราชนะมันไม่ได้อยู่แล้วอะ แสดงว่าเราจนลงทุกปีใช่ไหมคะ?
ครับ ใช่ เพราะ ใช่ เพราะว่าปกติเงินเฟ้อ มันก็เฟ้อทุก ๆ 2 เขาเรียกว่าเฟ้อขึ้นปีละ 2-3% อะไรแบบนี้เรื่อย ๆ อยู่แล้ว
อืม แล้วเงินเดือนขึ้นปีละเท่า ไร <chuckles> นั่นแหละ?
<chuckles> ใช่ เราก็ต้อง เขาเรียกว่าพัฒนาสกิลตัวเองไปเรื่อย ๆ หาเงินหลาย ๆ ทาง อะไรแบบนี้
อ๋อ สรุป สรุปเราก็คือเราจนลง อา เราเข้าใจล่ะ อา ถูก เราต้องหามากขึ้น อืม
<laughs> ใช่ แล้วก็ลงทุนในที่ต่าง ๆ ทองคำ อะไรแบบนี้ ก็ไปไกลแล้วอันนี้ บาทละ ห้าหมื่น แล้ว ใช่
โอ้โฮ ทองคำนี่แทบจะร้องไห้ <laughs>
เมื่อก่อนนี้ผมไม่ค่อยสนใจทองคำเลย เพราะว่า
คือแอบ เสียดายอะ อยากได้อะค่ะ สัก สักก้อนหนึ่ง ในชีวิต <chuckles>
เออ <laughs> อ อันนี้ เดี๋ยวก็ ก็พยายามเก็บเงินแล้วก็ค่อย ๆ ซื้อเป็นก้อนแรก ยังไงเดี๋ยวก้อนแรกมาก้อนที่สองก็มี ใช่
โอ้โฮ ตอนนี้ ห้าหมื่นหนึ่ง แบบ อืม เอาเถอะ
ไป ไปไกลมากเลย เอ่อ อันนี้อยากถามหน่อยครับว่า ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมี มีเงินมากจนตัวเองเนี่ยเหลือใช้แล้วเนี่ย คุณคิดว่าจะ จะใช้ทำอะไรเป็นอันดับแรก?
ใช่ อืม โอ้โฮ อ ต้องมากประมาณไหนอะคะ แบบลอยตัวเหนือปัญหาเลยไหม? อะไรอย่างเงี้ย แบบ หรือแบบพูดจากจินตนาการ
<chuckles> เออ เอา เอา เอาที่แบบว่าไม่ต้องเครียดเรื่องเงินก็ได้ครับ
โอ้โฮ!
<chuckles>
อือ 10,000,000,000 นะ <chuckles>
<chuckles> เขาเรียกว่า อา คนเราเนี่ยเวลารายได้เราเองเพิ่มขึ้น เราก็จะขยับไลฟ์สไตล์ตัวเองให้ไปเทียบกับรายได้ใช่ไหม? <chuckles>
อ๋อ ใช่ แต่ก็คือแบบถ้า ถ้าวันนี้นะ อยู่ดี ๆ แบบถูกหวยรวยเบอร์สัก 10,000,000,000 สมมุติ มโน ก็คือจะ จะทำตัวให้แบบติดดินที่สุด จะเงียบ ๆ จะทำงานด้วย แล้วจะไม่บ่น
อะไรแบบนี้ <chuckles> ต้องซื้อกี่ใบ ครับ อา ครับ <chuckles>
จะทำงานเป็นงานอดิเรก แล้วก็
อ๋อ
โอ้โฮ 10,000,000,000 นี่ก็แบบ
เยอะมาก ๆ เลย
แค่กินดอกแบบ
หมื่นล้าน เอง
โอ๊ย หมื่นล้าน ซื้อบิตคอยน์ยัง ยังได้เลยตอนนี้อะ พอร์ตไม่แตก
แค่ แค่ แค่อยู่ในธนาคารก็คือรับสายไม่หยุดแล้วครับ <chuckles>
ใช่ โอ้โฮ แบบเข้ามาหาแล้ว ค่ะคุณ ตื๊ด ๆ ๆ เออ เรียนเชิญ อะไรอย่างงี้
ใช่ ขนาดแค่มนุษย์เงินเดือน ก็คือ รับสายประกันไม่หยุดเลย
เออ ใช่ ไม่รู้ประกันหรือมิจฉาชีพ <chuckles>
ใช่ไหม? <chuckles> ใช่ไหมครับ? เออ ก็รู้สึกโอเคดี ก็พยายามบาลันซ์ตัวเอง ใช่ไหม?
เออ ๆ อุ๊ย แต่เราว่า ถ้าแบบเรามี 10,000,000,000 เราก็คงเครียดเหมือนกันนะ แบบ
กลัวคนจะมาฆ่าหรือ เปล่า? <chuckles> อะไรแบบ นี้
คือ ใช่ เพราะว่า เรา เรา เรากลัวว่า เราไม่อยากเป็นสามล้อถูดหู ถูกหวยที่แบบ
ครับ
คือนึกออกไหมคะ? ที่แบบรวยเร็วแล้วจน จนลงในชั่วข้ามคืนน่ะ
อา ใช่ เพราะว่ามัน ในไทยก็มีเคสแบบนี้เหมือนกันนะครับ ที่แบบว่าถูกหวย
ใช่ คือเราอยากเป็นคนที่รวยแล้วแบบไม่มือสั่น และมีความรู้
อา ใช่ เพราะว่าผมเคยเห็นเคสที่ ถูกหวย 40,000,000 แต่ภายใน 2 ปีเนี่ย เงินก็คือหมดเกลี้ยงเลย ไม่มีเงินเลย เพราะว่าไม่มีความรู้ทางการเงิน
อืม ใช่ นั่นแหละ มันก็มีตัวอย่างให้เราเห็น
ใช่
อุ๊ย แต่วันนี้ วันนี้สนุกดีนะ แบบอย่างน้อยเรารู้สึกว่า เราอะเป็นคนที่ไม่มีความ เรื่อง ความรู้เรื่องนี้น้อยมากจริง ๆ
อา จริง ๆ ผมเนี่ยชอบคุยเกี่ยวกับเรื่องการแชร์ประสบการณ์ แบบว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่าง <chuckles> ระหว่างคน 2 คน ก็ ก็รู้สึกโอเคดีครับ เพราะว่าได้แชร์ความ ประสบการณ์กัน
อืม อืม ได้ค่ะ ก็อาจจะ จะน้อยไปนิดหนึ่ง แต่ว่าก็ ก็ดีใจนะที่ได้ ได้คุย <chuckles>
อา เช่นกันครับ ก็ ก็ดีใจครับที่ก็ได้คุยกัน ได้แชร์ประสบการณ์กัน ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกัน ก็
อืม ค่ะ ค่ะ ก็ขอให้รวย ให้ร่ำให้รวยนะคะ
อา เช่นกันครับ ไว้มีโอกาสไว้คุยกันอีกนะครับ
ขอบคุณค่ะ ได้ค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับ